Oye, ¿no te pasa como que desaprender es una palabra curiosa? Habla de soltar, cuestionar y dejar ideas atrás. ¿Tú qué papel crees que tiene el error en el desaprender?
Yo yo creo que es fundamental. Porque para estar dispuesto a desaprender algo
Ajá.
es porque creo que parte de un error. Parte de un error, y entonces estás dispuesto a replantearte la situación. Eh, algunas veces puedes modificar.
Ujú.
Y algunas veces es necesario cambiarlo de raíz.
Órale. Es que, sí, no es como que que, a veces, incluso, está como que medio difícil, porque realmente para cambiar las personas, ellas se tienen que dar cuenta de que algo está mal, pues. Y y si está a veces medio como que medio complicado. Pero, ¿tú qué piensas que quiere decir exactamente esto? ¿Lo ves como borrar conocimientos, cuestionar hábitos o algo distinto a lo que significa el desaprender?
<coughs> Depende, ¿no? O sea, sobre qué es lo que haya que desaprender. A veces sí pueden ser conocimientos, a veces pueden ser mitos, a veces pueden ser hábitos. Eh, va de depende. Mira, yo te voy a contar, eh, yo vengo un de una generación, eh, que me tocó que me han tocado muchos cambios en el mundo, ¿no? Yo yo ahora paso de los 50 años.
Ajá. Ajá.
Entonces, yo te puedo decir que, eh, en la primaria, ¿no? Yo aprendí a a a nombres de países, eh, que hoy son diferentes. Por ejemplo, yo aprendí que existía una Checoslovaquia. Tuve que desaprender eso, y ahora sé que es existen checos y eslavos, ¿no?
Ajá. Ah, Órale. Ajá. Ah, okey. Yo tampoco sabía eso. <chuckles> Si, si, si.
Claro. Yo aprendí que había una Alemania, pero que estaba dividida en 2, en los comunistas y en los capitalistas. Y después tuve que reaprender cuando se cae el muro, ¿no? Y entonces, ya es una sola Alemania capitalista de nuevo.
Ajá. Ah, okey.
Y así, eh, te puedo decir que yo nací con el teléfono de casa, de cable.
Si, si, si.
Y tuve que desaprender, ¿no? A usar, por ejemplo, el el disco para marcar los números, y tuve que reaprender a usar, por ejemplo, el inalámbrico.
Ah, okey. Ajá.
¿No? Que que el inalámbrico ya era distinto, ¿no? Los botones ya eran como eh, ya no tenías esa rueda que giraba.
Sí, sí, sí, de que era tal cual físico el asunto, nomás picarle así los destos. Ajá.
¿No? Exacto, exacto. Y y en la primaria aprendí, por ejemplo, la mecanografía.
Ah, órale. Ajá.
En máquinas de escribir. Lo cual, n no desaprendí en el uso de los dedos, porque realmente es muy práctico saber usar todos los dedos.
Aja.
Cosa que ahora yo veo que todo lo hacen con 1 ó 2 dedos nada más, ¿no? Eh, yo sé usar todos los dedos para escribir, porque el teclado sigue siendo básicamente lo mismo. Pero tuve que desaprender, por ejemplo, a a la fuerza con la que tocabas una máquina de escribir mecánica, o a la fuerza, que era menor, que utilizabas en una máquina de escribir eléctrica, o a la que utilizas en un teclado de computadora que es sumamente suave
<chuckles> Sí, claro. Uju, si. Órale, ujú, sí, sí, sí, claro.
¿no? Yo, por ejemplo, ahora, ya no tendría la fuerza en los dedos para usar la máquina de escribir mecánica, por ejemplo
Okey, sí, sí, sí, sí.
¿no? Porque porque necesitas una fuerza para para para que una tecla realmente funcione, ¿no? Y es una fuerza que nada tiene que ver con los teclados, eh, de las laptops o las computadoras, ¿no? E estos son teclados sumamente suaves. Le das un golpe así y trabas una tecla.
Sí, claro. <chuckles> Sí, sí, sí, compara comparada con la de antes, sí, sí es un cambio como muy diferente.
<giggles> ¿Me explico? Claro. Yo vengo de generaciones donde, <smacks lips> eh, no creían en la salud mental.
Ajá.
Al contrario, era un tema que era un tabú.
Un tabú. Sí, claro.
Y que era un tema incluso visto de forma muy, muy eq equivocada, muy errónea, eh, de decir: "No, eso es para locos, este, tú no tienes por qué irte a meter ahí, tú no estás loca, este, tú eres fuerte, tú vas a salir adelante, deja de estar llorando, este, q eso nos pasa a todos, tú vas a salir." Eh, oh, eh, otras cosas, ¿sabes? Entonces, tuve que reaprender
Ajá. Ajá.
que ese concepto, por ejemplo, estaba totalmente erróneo y equivocado de la gente de la que vengo.
Ah, okey. Sí, sí, sí claro.
De la generación de la que vengo, ¿no? Y aprendí a darle, eh, todo el el valor que realmente tiene la salud mental.
Y claro, porque realmente es super, superimportante que si hoy estamos en un punto de que si no hay como que salud mental, realmente ya no tienes nada, porque literalmente no no puedes como que que conectar todo, ajá.
No. No, y tendría que ser parte de la canasta básica, ¿sabes? Por eso nos estamos matando todo el mundo contra todos.
Sí. Sí sí sí, claro.
Porque hay un sinfín, por ejemplo, de trastornos mentales, emocionales, que ni siquiera han sido diagnosticados.
Ajá.
Y que las personas no actúan de una u otra forma porque sean malas personas o sean buenas personas. El "malo bueno", yo creo que es un concepto que viene de la religión.
Ujú, okey.
En realidad, las personas somos funcionales y disfuncionales. Las personas somos sanas e insanas en distintas áreas y en distintos grados.
Okey, sí sí sí, claro.
¿Sabes? Entonces, ahora sí, claro. Ahora me parece increíble que, por ejemplo, digo, me parece muy mal que las escuelas, la mayoría de las escuelas públicas, todavía no lo tienen todas, pero las buenas escuelas privadas sí cuentan desde primero de kínder, ya con un psicólogo.
Ajá. Con su psicólogo. Ujú, sí, claro.
Que puede diagnosticar a un niño, por ejemplo, con un TDA o un o un TDAH, y no como el burro del salón.
Sí, claro, ujú.
Y que se le puede empezar a tratar desde esa edad, de tal manera que va a ser funcional en su vida adulta.
Ajá, okey, totalmente cierto, no lo había visto de esa forma. Ajá.
No.
Sí, sí, sí, y luego realmente, bueno, por lo menos en México, no es para nada como que usual eso, realmente se empiezan a ver los psicólogos, yo creo que hasta la universidad, en etapas incluso más adultas, si es que a habien algún a veces, incluso no hay. Pero sí, estamos hay hay mucha desinformación realmente, ¿verdad?, rel sobre ese tema.
Mucha desinformación. Y te digo, o sea, tendría que ser parte de la canasta básica. O sea, así como, por ejemplo, no necesitas morirte de dolor de muela para ir al dentista, o sea, tendríamos que checar nuestra salud dental una vez al año, por lo menos. Eh, precisamente para no llegar a esos problemas donde ya pierdes una pieza dental o ya pasaste muy mala noche por un fuerte dolor, o ya se te hizo una infección terrible. Eh, no esperar a eso para para prevenir, ¿no? Entonces, de igual manera, tendría que ser la salud mental, ¿no?
Ajá. Ajá. Sí, claro, claro. Oye, pero, bueno, más que nada para ti, ¿por qué crees que que el equivocarse es tan importante para esto que vendría siendo el desaprender?
Pues, por lo mismo, porque si no traes esa cultura, si no traes esa preparación de casa, vas a tener que llegar a tocar fondo en alguna, u, otra circunstancia de tu vida
Ajá. Mm, okey.
que te va a orillar a darte cuenta de que ha sido un error
Ajá.
y que lo tienes que desaprender.
Okey, ajá. Sí, sí.
¿Sabes? Eh, no sé, cuando pierdes, por ejemplo, volvemos al tema de la salud, eh, dental, ¿no? Si pierdes una muela, y te dicen: "Es que, ¿sabes qué? Nada más te estás cepillando una vez al día".
Ajá, sí.
Y eso hizo que tus dientes, eh, tuvieran esa caries y perdieras una pieza, ¿no? O, no tienes una buena técnica de cepillado, y eso te llevó a perder una pieza. Entonces, tienes que llegar a ese error, ¿no? Para darte cuenta de esa importancia. Entonces, tienes que desaprender el hábito que tenías de hacerlo solo 1 vez al día y cambiarlo por 3.
Mm, sí, claro. Sí sí sí sí.
Y quizá tienes que desaprender la forma como te desapille te cepillabas los dientes y tienes que aprender la nueva forma, que es la e la adecuada para hacerlo y que no pierdas más.
Sí, totalmente de acuerdo. Y luego, sí es como que supercomún realmente todo todo eso, y a veces y ni siquiera nos damos cuenta como que estamos teniendo esos como que ese tipo de <laughs> de errorcitos en en el, este ¿Tú tienes a ¿Tú tienes recuerdo de al de algún error que te enseñó, incluso más que cualquier libro o cualquier tipo de consejo que te hayan dado?
Sí, claro, eh, esta este error de pensar que atender tu salud mental era para locos.
Ajá. Mm, okey.
Entonces, eh, yo a los 29 años, eh, soy hija única. Mi mamá con 47 años enferma gravemente y vive solamente 8 meses y muere. Entonces, para mí fue el golpe más fuerte de mi vida, el primer golpe más fuerte de mi vida.
En la torre, ujú. Ajá.
Y y por tonta me revolqué en el dolor, ¿sabes? Cuando si yo hubiera tenido, eh, otras herramientas para saber que la salud mental ac acudir a un profesional, un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra incluso, eh, el dolor es inavi inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿sabes? Y al año y medio de la muerte de mi mamá, fallece mi primer esposo, dormido de un infarto fulminante. Entonces, si yo ya traía una depresión terrible, bueno, se me convirtió en una depresión crónica.
Sí. Ajá, sí, claro. Ajá, okey. A la torre, s, se sumó más. Ajá.
¿Sabes? Y y y fue por por por tener un concepto equivocado de la salud mental. Entonces, ya me empezó a repercutir a tal forma, de que yo ya no podía dormir. O sea, me daban las 8, 9 de la mañana, y yo no podía cerrar los ojos. Y claro que no dormir, eh, me empezó a impactar de otras formas en mi salud física.
Okey. Sí, claro, te sentías, me imagino, siempre como que cansada, con los ánimos hasta abajo, y sí, sí, sí.
Muy mal, muy mal, y me revolcaba en el sufrimiento, y muy mal, y cada vez peor, y perdí el apetito y y y y vivía deshidratada de tanto llorar, y, o sea, mal. Eso me llevó a a mi médico de cabecera. El sentirme muy mal físicamente. Y es él quien me lleva, por ejemplo, a tomar la salud mental. Y cuando él me dijo que fuera con un psiquiatra, bueno, yo pensé, dije: "Ya se me rompió el cable, ya estoy totalmente loca", ¿no?
Ajá. Mm, okey. Ajá. A la torre. Ajá.
Y entonces fue el psiquiatra el que me explicó que p que no, que era un error el haber creído todo eso que yo creía, que de entrada yo necesitaba medicamentos para recuperar el sueño.
Mm, okey.
Porque mi depresión estaba provocando que yo no produjera las hormonas del sueño.
Ujú, okey, okey.
Entonces, obviamente, necesitaba medicamentos para volver a dormir, y ya una vez que duermes, entonces empiezas poco a poco a recuperar las cosas. Por supuesto que también me dio medicamentos para la depresión, y después de un mes donde yo ya había dormido bien, ya estaba equilibrada de de la deshidratación y de tantas cosas. Entonces, es cuando ya me manda con una psicóloga para tratar todos estos problemas desde el origen y no solo con los medicamentos. Claro, y es ahí donde me concientizo, y claro que tuve que desaprender todos esos conceptos equivocados que yo traía al respecto.
Ajá. Ujú. Sí, desde la raíz, okey. Okey. No, y luego, gracias a Dios, te terminaste dando cuenta y lograste pedir ayuda, porque hay muchas personas que se terminan embaucando y dicen: "No, no necesito ayuda, yo puedo con esto, yo puedo", hasta que de plano ya no pueden, y optan por otras, ahora sí que por otras sugerencias que, pues, terminan siendo fatales, ajá.
Sí, no. Claro, claro. No, afortunadamente, pues, mi mi médico de cabecera, pues, es un supermédico, y es muy profesional y muy actualizado, ¿no?
Mm, súper bien.
Entonces, gracias a eso, pues, él me encaminó con un buen psiquiatra, y el psiquiatra con una buena psicóloga.
Okey. Oye, pues, la verdad que muchisísimas gracias, la verdad, por esta historia, eh, la verdad, me gustó muchísimo, y más que nada aprecio que la hayas contado porque es algo superíntimo tuyo. La siento supernutritiva, más que nada relacionado a cómo aprender sobre ese error en el desaprender, y, pues, nada, ojalá que tengas una muy bonita noche, y que todo te vea superbién.
Claro. Sí. Muchas gracias a ti por escucharme, eh, me da mucho gusto compartir estas historias con personas jóvenes para que no cometan los mismos errores.
M muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ti. Bonita noche. Hasta luego.
Nos vemos.